O que o seu jeito de vestir diz sobre você?
Hum, sa ai, eu acho que ele diz muito. Na verdade eu acho que roupa, moda, diz muito sobre todo mundo. <laughs> Mesmo a pessoa falando que não liga, que não está nem aí para isso, isso já diz alguma coisa, e qualquer escolha que a gente faz, vai transmitir uma mensagem, com certeza. Então, não tem como um, né, uma blusa branca transmitir alguma coisa. Então, eu acho que sempre diz sobre o que aquela pessoa é. <laughs>
Hã. Aham. Uhum. Aham. Ah, então você é aquele tipo de pessoa, assim, que acha que, por exemplo, se uma pessoa se veste toda de de preto, por exemplo, aquela pessoa está num num dia ruim, assim, ou está triste ou está
Ah, não, não necessariamente, ela pode estar se sentindo super poderosa, ela pode, enfim É, eu acho que sim, são muitas mensagens diferentes e vai depender tudo de muitos fatores, né, se é um vestido com corte largo, um corte mais justo, com alguma coisa cavada, ou não, enfim, o material, se é couro, se é um vinil, qualquer coisa influencia, né, são muitos fatores, ali, que vão influenciar naquela roupa, mas eu acho que sempre vai transmitir uma mensagem. É, né.
Tá. Aham. O pretinho básico, né, o pretinho básico. Uhum. Aham. Uhum, aham. Aham. E é. Sem mui Sempre, né, e olha, muito interessante isso que você está falando, então me conta um pouquinho mais dos cortes, que eu fiquei curiosa.
<laughs>